Okey ayu ang ginagawa ko talaga diyan 'no, nagde-detox muna talaga ako, ganiyan. Nag-aano ako na hindi na muna ako nag-o-online sa social media accounts ko. Talagang para sa'kin, ah, nakakatulong 'yung gano'n, tapos ayun, kasi 'yung pakiramdam mo na pagka malayo sa iyong phone mo hindi ka gumagamit ng mga social media accounts mo parang peaceful ka, eh, kasi wala kang mababasa, wala kang maririnig, di ba? Oo, wala, wala talaga parang, ayun gawin ko lang 'yung mga hobbies ko which is 'yung kumain, manood ng mga movies ganiyan, o kaya makinig ng music, kasi 'yun 'yung mga bagay na kumbaga nakakapagbigay ng comfort sa akin, eh.
Mhm. Oo. Oo. Walang stimulation, ano? Mm. Oo. Hmm, ayun maganda 'yan. Kasi ma maganda na meron tayong ano, eh, may boundary tayo na 'yung naise-separate mo 'yung trabaho saka 'yung pang sarili mong oras para siyempre maalagaan mo rin 'yung ano mo, 'yung mental health mo. So 'pag ginagawa mo 'to, ano 'to, ah, mabilis, mabilis ang epekto sa'yo?
Oo. Totoo, totoo. Mm. Kaya nga. Mm. Ah, hindi naman all the time mabilis, eh. Minsan kasi 'pag may malaki ka talaga na pinoproblema na dinadala minsan hindi nagwo-work, eh, 'no, 'yung mga hobbies mo, eh, parang kulang pa. So kapag gano'n naman may mga instances na gano'n, ah, tina-try ko talaga na gumala ako. Okey lang sa akin kahit mag-isa, eh, mas prefer ko ngamp ko pa nga minsan na mag-isa ganiyan. Kasi kahit papaano nagkakaroon ako ng time sa sarili ko, di ba? Nakakapagpahangin ako, wala kang iintindihin, oo, parang ikaw lang, sarili mo lang ganiyan. Treat mo 'yung sarili mo sa labas ganiyan, malayo sa stress gano'n. Parang malaking tulong siya, eh, 'yung iba kasing tao kinakahiya 'yung gano'n. May mga tao kasi na kapag stress sila o overwhelmed sila naghahanap sila ng atensyon ng ibang tao, eh. Kumbaga ako hindi ako 'yung gano'n hindi ko nasanay 'yung sarili ko na gano'n na nakikihalubilo ako sa ibang tao gano'n. Parang mas prefer ko 'yung inner peace ko lang talaga 'yung ako lang. Solo lang talaga, gano'n.
Mm. Mm. Ayan. Oo. Oo, saka ano wala kang masyadong iniintindi. Mm. Mm. Tama. Oo. Oo. Mm. Mm. Oh. Alam mo, ah, nakakatuwang marinig 'yang ganiyan na maano, eh, ah, matibay 'yung iyong, ah, solusyon sa mga bagay na maaaring ano, makasira sa damdamin ng ibang tao. Pero ito matanong ko, 'pag siyempre minsan di natin ma-ano na medyo napupuno 'yung punong-puno na at hindi na uubra 'yung sarili na, ah, pangsariling gawain natin, meron ka bang mga taong nalalapitan naman?
Ayun, salamat. Mm. Oo. Ah.

Oo, pagka-ano talaga, alam mo, kapagka halimbawa talaga na, para sa'kin, parang hindi naman sobrang, ah, big deal 'yong isang bagay, lalo na 'pag sinisiraan ako, hinahayaan ko na lang, eh. Kasi, naniniwala ako may balik din naman yang ginagawa nila, eh, lalo na 'pag alam naman nating gumagawa tayo ng hindi maganda sa kapwa natin, lagi may balik 'yan, eh. Para rin magsilbing lesson sa sarili natin, 'di ba, kasi nga gagawa tayo ng hindi naman din maganda sa kapwa natin, may balik lagi 'yan. So, gano'n lang iniisip ko. Pero, when it ah, 'pag may time naman talaga na sobra na, 'no, para sa'kin hindi naman ako 'yong eskandaloso, hindi naman ako gano'n, since, hindi nga ako mahilig sa gulo. Maganda na kino-confro ayun, oo, kino-confront ko siya in a nice way talaga, oo, mahinahon lang talaga, ganiyan. Kung ako kasi 'yong tipo na, "Ano ba pre, may problema ka ba sa'kin", ganiyan, "Kung may problema ka sa'kin, sabihin mo na sa'kin, 'yo huwag mo na isasabi." Oo, diretsuhan na lang. Kasi, ng sa gano'n kung ayaw mo 'yong ano na 'yon, puwede kong mabago, 'di ba, wiling naman din akong baguhin kung may asal man ako na hindi niya nagustuhan. Kasi, aminado rin naman ako sa sarili ko na, hindi ako perpekto, 'di ba, 'tsaka nagkakamali talaga ako. Kasi, kung meron man na gano'n, at least aware ko sa sarili ko, puwede ko pa siyang baguhin, 'di ba. Mm.
Mm. Oh, mabuti nga. Mm. Totoo. Mm. Papano'ng inaano mo? Kinakausap mo ng ano, ng personal. Mahinahon. Oo. Diretso, ano. Mm. Tama, oo. Saka kung ano naman, kung reasonable naman 'yong dahilan, kung bakit, eh, puwede namang humanap ng kompromiso. Mm, eh, bukod do'n, 'yon siyempre, pag nagawa mo na 'yong ano, 'yong pakikipag-usap, mahinahon, may mga pagkakataon na pupuwede, merong hindi. 'Pag hindi umubra, paano ang nagiging coping mo?
Kaya nga. Totoo, totoo. Hmm? Mhm. Ay, oo.

Talagang ano 'no, sa sarili ko talagang karanasan 'no, unahin ko na yung sa trabaho 'no. Hindi talaga yun talaga minsan yung currently na nararamda nararanasan ko, do'n ako na-i-stress eh. Dahil nga tambak ng o ng mga workload ganyan, minsan nawawalan ka ng time sa sarili mo, pati sa family mo, 'di ba, sa mga friends mo. Nawawala unti-unti minsan nawawala yung social life mo, eh, ng dahil lang nako-cover na ng trabaho. Kapagka ganon talaga ang ginagawa ko, halimbawa 'pag sobrang stress na ako 'no, kapag tuwing lunch break talagang malakas ako kumain eh. Alam mo, iba-iba tayo eh, pero ako yung tipo na ano, na malaking tulong sa'kin yung pagkain talaga. Parang do'n ko naiibsan yung stress ko, kasi kahit papaano yung utak ko, na-re-refresh, nabibigyan ng panibagong energy, gano'n. Kasi kung hindi ako kakain, parang alam mo yun, lalo akong ma-i-stress. Oo, dagdag lang. Parang yun grabe, isama mo pa, minsan yung sasabihin ng ibang tao, yung boss mo, problema mo, 'di ba? Ganon.
Mhm. Uh-huh. Oo nga minsan. Oo. Ha Oo. Dagdag lang ano? Oo. Oo. Oo. Kaya okey ma ano, maganda yang, ah, naging ano mo, ah, naging, ah, paraan mo para maka-cope sa stress, lalo na sa trabaho sa kadalasan yan ano, kailan mo na-experience yan sa opisina? Mismo?
Oo. Oo, talaga sa opisina, kasi bukod sa nagiging problema mo yung mismong trabaho mo, may minsan may mga katrabaho ka na toxic eh, ganun. Na oo, problema rin talaga sila, alam mo yun? Parang may mga workmate ka na tipo na parang ano sila, eh, yung tagapagmana ba na sinasabi. Yung parang susunod na tagapagmana sa kumpanya, mga ganon. Biro man pero it's very accurate talaga, 'di ba? Parang kung iisipin mo sila, parang masyado silang sumusulsol sa boss mo, ganyan. O kaya, ikaw 'pag ikaw yung nag-e-excel sa kanila na nahihigitan mo sila, minsan susulsulan nila yung boss mo o kaya may sasabihin na issue regarding sa'yo. Ta's magugulat ka nalang one time na papasok ka sa office mo, ikaw na yung laman ng usapan, ganun.
Oo. Problema rin sila, oo. Oo, oo. Meron ngang mga ganyan. Oo. Oo. Mm. Ikaw na yung pinag pinag-tsi-tsismisan, eh, ika nga pinagkukuwentuhan. Ah, meron talagang mga ano, eh, meron talaga tayong makakasalamuhang mga ganung tao, eh, 'no? Eh ikaw, no'ng unang nangyari sa'yo yun sa tingin mo, paano mo na ano yun, paano mo na handle?
Kaya nga eh. Totoo yan.

Mm kung sabagay kahit ka naman kaninong mangyari yun ma-da-down ka talaga lalo na kasi ang inaasahan mong tutulong sa'yo at unang makakaintindi sayo dapat eh pamilya mo eh. Pero pag, hindi mo mahanap dun minsan yun nga magkakaroon ka tuloy ng ano, ng, ah, alinlangan minsan magtiwala sa tao pero, bukod sa pamilya ikaw ba ay nakahanap naman ng iba pang ano outlet?
Oo. Exactly. Mm. Totoo yan. Ah oo, marami talaga. Ayan nag-alaga rin ako ng mga hayop no nakakatulong eh kasi parang alam mo yun pag nag-alaga ka rin ng hayop parang ano, ah, parang sila yun literal na hindi ka huhusgahan di ba? Lalo na pag nag-alaga ka ng aso o pusa parang, ah, naiintindihan nila alam nila pag in pain ka minsan eh. Pagka-problemado ka parang na fi-feel nila yun so lalapit sila ganyan parang magpapa-cuddle sa'yo ganyan parang nakakatuwa, di ba? Kasi ganun nga parang, alam mo yun, kahit na ang sa tingin mo ang sama-sama mo or makasalanan ka pero sa mata nila parang hindi ganun yung tingin nila sayo di ba? Parang nakakatuwa lang. Kaya nga di ba, ah, yung mga aso na yan talagang naniniwala ako sa kasabihan nila yung a man's best friend totoo pala talaga yun, mm.
Mm. M Oo magaan sa pakiramdam no? Oo. Mm. Oo. Totoo, oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Tama. Mm, saka ano eh, yung pag pag yung iba kino di ba sinasabi nila pag umuuwi ka galing trabaho pagod ka. Pag nakakita ka ng alaga mo parang ikaw yung ano eh, yung pinaka-importanteng tao sa mundo, di ba? Nakaka oo.
Oo, oo. Kaya nga eh nakaka nakakawala ng pagod actually nakakawala siya ng pagod parang, ang ginagawa nila minsan pag-uuwi ako ganyan lalapit na sila sa'kin, parang wine-welcome nila ako parang buong araw nila akong hinanap kasi nga buong araw ako wala sa bahay nasa trabaho ganyan. So pag-uuwi ka parang nakakawala din ng stress kasi parang tao na rin naman sila eh, no? Pero hindi naman sa hinuhusgahan ko, parang sila talaga yung ano, yung bang walang judgement lang ba. Kumbaga yung pure love lang talaga ipapakita nila sa'yo. Mm ayun.
Mm. Totoo. Mm, to tama, tama. Oo. Oo. Meron sila oo. Eto, maano ko sa siyempre sa dami na rin ng pinagdaanan mong stress at may yung mga natutunan mo pang-cope mo. So sa tingin mo ba sa dami ng pinagdaanan mo, tingin mo ba ho ah husto na yung mga ginagawa mo? O meron pang pwedeng madiskubreng paraan sa mga darating na panahon, or gan o room from for improvement?
Oo. Hmm. Ah. Mm.